Uzun zamandır kilo vermek istiyorum ve, ııı, bunun için bir türlü uzun vadeli bir motivasyon da sağlayamıyorum. Bu beni rahatsız etmeye başladı ve senden bazı tavsiyeler istiyorum. Ne yapabilirim bu konuda?
Hımm. Hımm, anlıyorum. Eee, şimdi evet, kilo vermeye çalışmak, eee, birden, eee, olabilecek bir şey değil aslında. Hani, bu bir süreç. Eee, bu noktada da tabii motivasyonun, eee, olması çok önemli. Tabii ki de sana şimdi bu konuda tavsiyelerim olacak. Fakat, hani, biraz da durumu anlamak için, eee, sana birkaç soru sormak istiyorum izninle. Öncelikle hedeflerin ve beklentilerin neler? Ne kadar sürede ne kadar kilo vermek istiyorsun?
Evet. Tabii. Iıı, çok, ııı, aslında beni rahatsız eden bir detay burada saklı sanırım. Beni beni çok rahatsız eden bir şey bu. Ben sanırım çok kısa sürede çözüme ulaşmak isteyen biriyim. Bu yüzden kiloyu, ııı, verme isteğimle ilgili bir süreç başlatınca yani diyet gibi mesela çok kısa sürede şok bir diyetle, ııı, hemen sonuca ulaşıp, işte, ıh tar tartıda haftalık böyle 4-5 kilo en az kayıplar görüp sonra da 1 ay 2 ay içinde kilolarımı verdim, oh kurtuldum, kuş gibi hafifledim deyip yoluma devam etmek istiyorum. Ve bunu bu beni ıb eee, engelliyor aslında. Çünkü uzun vadede yavaş yavaş kilo verdiren, eee, diyetlerden uzak duruyorum.
Tabii. Anladım. Hımm. Evet. Tabii. Anladım. Yani, biraz acelecilik var galiba sende. Yani, eee, hani, bir an önce kilo vereyim, eee, bir an önce de, eee, şey, eee, hayatıma geri döneyim gibi. Ama bu noktada şunu kabul etmende fayda var bence. Şimdi bu kiloları birden almıyorsun. 1 haftada böyle yiyip, eee, bu kilolar alınmıyor. Bu kiloyu bir zaman içinde alıyorsun. Bu bir süreç aslında. Ve bunu da vermen, eee, zaman alıyor elbette. Eee, bu bağlamda, ııı, bu böyle düşünerek aslında diyete başlarsan senin için daha kolay olur diye düşünüyorum. Bunun dışında günlük rutininde beslenme ve hareket alışkanlıkların nasıl? Biraz bunlardan bahseder misin bana?
Evet. Doğru. Imm, şöyle, ımm, beslenme Ben yemek yapmayı çok seven biriyim. Hayatımın, ııı, böyle, önemli bir parçası benim, ııı, mutfakta geçiyor ve böyle güzel yemekler yapmak, lezzet odaklı yemekler yapmak çok sevdiğim bir şey ve sanki, eee, şunu kafamda eşleş eşleştirmişim belki de küçükken, bilinçaltımda. Belki annem beni büyütürken, hani, yemek yedirmek için, ikna etmek için bunu kullandı, bilmiyorum. Hani, eee, i iii, uslu bir çocuk olmanın ödülü yemek yemektir ya da, işte, uslu çocuklar yemek yer zaten. Hani, bu bu 2 şey, kavram benim kafamda o kadar eşleşmiş ki şimdi de mesela hayatımda yemek yemek bedenimin ihtiyaçlarını, ııı, karşılayacak ve günlük yaşamımı enerji ve diğer ihtiyaçlarımı idame ettirmem için alacağım bir şey değil benim. Yemek yemek ödülüm. Yani, emm, iyi bir gün mü geçirdim? Güzel şeyler mi başardım? Harika. Kendimi bir yemekle ödüllendireyim. E, peki kötü bir gün mü geçirdim? Eee, bir sürü olumsuz şey mi yaşadım? Of, çok kötü. O zaman bari yiyerek mutlu olayım. Hani, bu beni <chuckles> belki de en çok bağlayan şeylerden bir tanesi.
Hıı, anladım. Belki de. Hıı. Tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, aslında sen, eee, duygusal açlık yaşıyorsun. Eee, yani, duygusal açlık yaşadığın için yiyorsun. Bu da, işte, gelecek şey geçmişten gelen bir, eee, aslında psikolojik bir problem olduğunu gösteriyor belki de. Eee, peki, şunu soracağım sana, bu, eee, işte, kilo vermeye çalışırken, eee, bir anda mesela motivasyon kaybın, eee, gidebiliyor. Eee, bu ne zaman oluyor? Hangi durumlarla bağlantılı? Biraz buraya gidelim mi? Belki de bunu hatırlaman bile, eee, bunu, ııı, çözmenin ilk adımı olabilir diye düşünüyorum.
Olabilir. Tamam şöyle, mesela, ımm, ben sana, ııı, tecrübelerimi anlatayım diyetle ilgili ve nasıl nerede tıkandığımla ilgili belki de benim, ımm, görmediğim bir şey görmemi sağlarsın. Ben şimdi, ımm, diyetlere başlıyorum ve şok diyetler oluyor bu genelde. Mesela 2 hamileliğimde de 30'ar kilo almıştım ve 2 hamileliğimden sonra da 3'er ay içinde her ikisinde de 30 kiloyu verdim. Yani, çok ciddi bir kiloyu kısa sürede vermiştim. Şimdi, eee, ama yaşım ilerledi. Artık bu kadar, ııı, metabolizmam bana b bu konuda bu kadar müsaade etmeyebilir ki etmiyor. Iıı, ben yine hızlı ve, ı a ııı, düşük kalorili diyetler yaptım daha öncesinde de. Başlıyorum diyete ve uzun süre gidebiliyor bu. 1 ay, 2 ay ve gerçekten çok güzel kilo vermeye başlıyorum. Çok hızlı, iyi gidiyor. Eee, eskisi kadar hızlı olmasa da yine de iyi. Ama sonra bir noktada takılıyorum. O nokta şu oluyor genelde. Eee, çok sevdiğim yemeklerin olduğu muazzam bir ortam, çok güzel bir mükellef bir yemek sofrası ya da, işte, böyle bir ortamda o an, ııı, şeyden çıkıyorum, o aşırı katı diyet rutininden ve bir kere bozdum ya, tamam artık ya birkaç gün daha bozayım, çok da özlemişim bunları yemeyi, biraz daha devam edeyim, sonra tekrar geri dönerim düşüncesi.
Tabii ki. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm anladım. Peki bu düşünce olduğunda, eee, ne yaptın? Yani tamamen diyetini bırakıp, ııı, o düşünce geldikten sonra diyetini tamamen geri planda bırakıp yemeye devam mı ediyorsun? Hani diyetini bozuyor musun?
Evet. Diyeti bozuyorum. Diyet, böyle, bozulmaz bir de. Hani, normal şekilde bozmak da değil. Yemediğim 2,5 ayın acısını çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendime çok büyük haksızlık ettim, mahrum bıraktım bir sürü şeyden kendimi. E, ben bunları yiyeyim bari de, hani, bu kadar zaman yazık olmuş bana. Bunları yiyeyim, 1 gün, 2 gün daha da kendime opsiyon tanıyayım, böyle, fazla alan açayım, biraz daha yiyeyim, eee, şey o o şeyi, ımm, eee, tamamlayayım eksiyi ama tamam nasılsa kilo verebiliyorum, katı diyetlere de girebiliyorum. Sonra tekrar keserim 3 gün sonra, devam ederim bir 2,5 ay daha ama şöyle oluyor, o 3 gün olmuyor işte. Tamam sonra o, ııı, hırsımı alırcasına yemem azalıyor ve normale dönüyorum tabii ama diyeti de bırakmış oluyorum. Diyorum ki "Uf tamam, şu an başlayamam, çok hazır değilim, başka bir zaman başlarım. Nasılsa başlayınca veriyorum."
Hıı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Seni aslında burada motivasyonu düşüren bir kere yemek yemek. Peki, şey denedin mi bu noktada? Belki şunu yapabilirsin. Hani, evet, eee, hani, t e ha ş eee, belki de şu şu şu an sana anlatırken fark ettim. Eee, hiç, böyle, çok katı diyetler yaptığın için bir anda yediğinde aslında diyetini bozuyor olabilirsin. Yani, sen aslında diyetini daha, böyle, hedefleri küçük tutsan, eee, örnek veriyorum, hani, 3 ayda 30 kilo vermişsin ya, bı bu şekilde değil de. Hani, eee, 1 ayda mesela 3 kilo vermeyi hedeflesen ya da 2 kilo vermeyi hedeflesen, şimdi hedefin de daha küçük olduğu için aslında yine, eee, bu sevdiğin şeyleri de yemeğine, eee, menüne katarak, işte, örnek veriyorum çok güzel bir makarna olabilir, çok güzel bir, eee, et yemeği olabilir, bunu da menüye koyarak, yani, en azından haftada cumartesi ya da pazar günleri kendini, böyle, o hafta düzgün bir şekilde yediğin için ödüllendirerek, porsiyonunu küçülterek devam edersen, eee, birden bunları, ııı, yediğinde aslında diyetini bırakıp çok, böyle, eee, "Hepsinden yiyeceğim." diye düşünmezsin. Çünkü zaten onları yiyor olursun. Anlatabiliyor muyum?
Evet. Tamam. Doğru. Eee, ben şöyle bir ikilemde kaldım aslına bakarsan. Şimdi, ben, eee, bir diyetisyenle çalışmıştım, böyle, bundan 1 sene önce kadar ve o diyetisyen şey demişti bana, işte, eee, "Çok, ııı, kalori bakımından çok kısıtlı bir diyete girmeyelim. E, kilo verme sürecini uzun vadeye yayalım." ve, eee, bana bir beslenme düzeni ver eee, ayarlamıştı hatta ben yemek yapmıyordum. Aslında bana çok iyi gelmişti o yemek yapmama süreci. Çünkü benim yiyeceğim hazır olarak geliyordu bana, aaa, diyetisyenimin ayarladığı şekilde ve pişirilmiş hâlde tüm öğünlerimle geliyordu. E, ben bunları tüketiyordum sadece. Kontrollüydü, çok güzeldi bu. Eee, ve ben, emm, yemek de yapmadığım için, hani, böyle mutfağa girip gönül de gezdirmiyordum. Bu da çok güzeldi. Belliydi ne yiyeceğim. Ama şöyle bir dezavantajı oldu benim için. Çok yüksek kaloriyle başlamıştı yani çok tok tok, ooo, hissediyordum ama 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta bir türlü de erimemiştim, hani. Belki çok minimal böyle küçücük kilolar, 1 kilo falan vermiştim öyle. Hani, bu da beni üzmüştü ve bırakmıştım sonra. Aslında dediğin gibi, belki ikisinin arasını bulabilsem, hani, ne çok yüksek kalorili ve kilo vermemi, atıyorum, ayda 1 kilo olacak şekilde düzenleyen bir diyet, ne de şok diyet beni sürekli bir açlığa sokacak bir şok diyet. Sanki ikisinin arası daha uygun olabilir gibi benim için.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Hımm. Tabii. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Çünkü şok diyetler yaptığında, o şok diyetlerde sevdiğin şeyleri, örnek veriyorum belki de bir patates kızartması, onu bile yiyemediğin için aslında ondan bir lokma tattığında, ııı, çok normal bir şekilde, doğal bir şekilde yani bu çok normal, onun hepsini yemek isteyeceksin. Ama, eee, diyetini bu kadar şok değil de bu kadar, hani, ayda 1 kilo da değil. Mesela ayda eee, belki de haftada böyle yarım kilo, 1 kilo gibi bi iii, bir plan yapıp, eee, bunu düşündüğünde mesela bakarsın, eee, işte, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma mesela. Ya, aslında, ııı, önemli olan burada, ııı, ne yediğin değil. Yani tabii ki ne yediğin de önemli de porsiyon kontrolü çok önemli. Yani bu porsiyonlara odaklanırsan, aslında çok sevdiğin bir yemeği böyle küçük küçük yemeye başlarsan, eee, hem bunu, eee, bir yaşam, eee, alışkanlığı hâline getirirsen aslında uzun vadede istemsiz olarak da kilo vereceksin. Hem de sevdiğin şeyleri yiyerek. Eee, yani bu noktada önemli olan şok diyet yapmayıp daha böyle porsiyon kontrolü üzerinden gidip, eee, hedeflerini böyle daha küçük tutmak, eee, bence uzun vadede senin işine çok yarayacak diye düşünüyorum. Eee, bunun dışında bir, iii, egzersiz de eklemek, eee, bu kilo verme sürecine, eee, işte, örnek veriyorum sevdiğin bir egzersizi belki televizyon karşısında yapabilirsin. Yoga, pilates gibi şeyler. Hani, bunları da böyle en azından ilk başta, eee, haftada 3 gün eklersen bu egzersiz de, eee, kilo verme sürecini çok olumlu yönde etkileyip aslında senin motivasyonunu da bir noktada, ııı, devam ettirecek diye düşünüyorum. Sence bunlar kulağa nasıl geliyor? Yapabilir misin?
Evet. Doğru. Doğru. Tabii. Evet. Yapabilirim, yapabilirim. Eee, söylediğin şey çok mantıklı. Şey, ben galiba, aaa, bu egzersizi biraz da diyetin başında ve, iii, sürecin tamamına da belki de yayarak, ııı, genelde ihmal ettiğim için, eee, o, eee, bahsettiğim kalori, eee, fazlası da, aaa, ib bir türlü alabilmem için bir şey yok, hani, alan yok. Belki egzersizle bunu da aça eee, yaratabilirim. Çünkü şöyle bazen o sert, katı diyet dönemlerinde sırf bir, eee, porsiyon kızartma yiyebilmek için tüm gün hiçbir şey yemeden sadece onun kalorisine odaklanarak çok da sağlıksız bir beslenme, ımm, modeline geçiyordum. Eee, bu yüzden eğer egzersiz işin içinde olursa bence daha, ııı, sağlıklı da beslenebileceğim gibi diye düşünüyorum, çok haklısın.
Elbette. Hımm. Doğru. Elbette. Yani, mesela o kızartmanın, eee, işte, örnek veriyorum, eee, 500 kaloriyse, eee, senin yediğin şey, biraz porsiyonunu düşürüp onu 300 kaloriye düşürsen mesela kızartmayı, eee, bir de egzersiz yapıp bir 100 kalori harcasan günde 200 kalori. Aslında hem sevdiğin şeyi yiyeceksin, eee, hem egzersiz yapacaksın. Böylece zihnin ve bedenin daha dinginleşecek. Eee, bu bağlamda hem, eee, bu da, eee, günlük hayatında senin için bir rutine dönecek. Eee, böylelikle motivasyonu da kaybetmeyecek olaca olacaksın diye düşünüyorum açıkçası.
Anlad Ben de öyle düşünüyorum ve verdiğin tavsiyeler için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Bunu gerçekten başaracağına inanıyorum, eee, en kısa sürede. Eee, görüşmek üzere, kendine iyi bak. Hoşça kal.